Eh, ma io mi mi occupo di digital transformation, che, diciamo, che accompagna, ehm, le aziende, ehm, nel loro processo di svecchiamento, mhmm, e adattamento anche alla ma più che più che alt più che siti internet, è legato proprio alla capacità di evolvere la mhmm, la comunicazione e i veicoli attraverso cui la comunicazione è cambiata negli ultimi anni, no, insegnare un po' alle alle aziende vecchie, a saper comunicare insomma alle nuove generazioni, perché molte sono letteralmente delle aziende un po' boomer, che non non sanno arrivare, no, al cuore del del target di utenz di utenze che si prefiggono, quindi
Come Eh, cos'è? Con siti internet magari? Eh, sì madonna. Eh, sì magari anche non è neanche colpa loro poverini, la società li li ha superati.
E ti dico, per me ormai i social non sono, mhmm, un'app, sono proprio una una postura. Cioè tu, non apri Instagram, tu ti svegli letteralmente con Instagram, poi ti parlo di chi, come me, purtroppo ha un rapporto un po' malato. Cioè scorri, reel mentre bevi il caffè, mentre aspetti l'autobus, mentre ti lavi i denti per non annoiarti, cioè sei lì che poggi il telefono, e guardi qualcosa; cioè anche mentre sei al bagno, capito? Sì, mhmm, cioè asso allora, il vero luogo di riflessione filosofica del ventunesimo secolo, è il cesso con il feed aperto. <chuckles> Cioè l'algoritmo lo sa, cioè l'algorig ormai l'algoritmo ti conosce meglio di tua madre, sa quando sei triste, quando hai fame, quando stai per fare un acquisto compulsivo alle 2 di notte, cioè, ti propone esattamente, mhmm, quello, no, pubblicità di comfort food, viaggi, sei nominato un mhmm, un oggetto, un prodotto, tu lo trovi, ehm, come v ormai, mhmm
Mh sì, sì. Tossico, eh, okay. Sì, è più di un'abitudine, è più di un'abitudine quindi. Madonna <chuckles> È un sa <chuckles> Quello che ti serve. Da esami davanti pubblicizzato magari.
Ma sì, è come un un amico un po' stronzo, passami il termine, ma geniale, che ti dice: "Lo so che non dovresti, ma guarda questa felpa col logo vintage, ti ricorda la tua adolescenza, costa solo 200€, comprala." Cioè, è una roba di capito, la tossicità e uhm, che ha raggiunto un certo tipo di comunicazione sui social, è questa, e io lavoro con questo tipo di tossicità, quindi
Ah-ah. <chuckles> No, okay, vale. Ah, certo, ma il lato tossico, tu lo vivi più sul lavoro, o proprio nella tua intimità, nel tuo privato diciamo?

Eh, se riesci a stare in piedi su questa ormai società con poca privacy, meglio meglio per te. E oltre a Instagram e che citavi per il il il tuo pedissequo, uhm, usare dei reel, usi anche altre app, altri social?
Certo. Sì. Mhmm, ma vabbè, per deformazione professionale le utilizzo e le provo un po' tutte, mhmm, per capire anche che tipo di, mhmm, di trend sono in corso, come vengono utilizzati, quindi, mhmm, YouTube, TikTok, ehm, mhmm. Ma guarda, in realtà per me sono tutti e allo stesso livello perché li vedo come strumenti per, mhmm, arrivare più velocemente ai target che magari vogliono i clienti o le aziende clienti. Quindi non, ehm, personalmente, mhmm, dipende dal momento, se sono in un scrolling che richiederà pochi minuti, mhmm, mi piace qualcosa di più immediato, se ho 1 ora per me e mi interessa guardare qualcosa magari più tecnico, di documentare qualcosa, magari mi mi fiondo su YouTube, mhmm, dipende molto dal momento.
Mh-mh. Ce Ce n'è uno che preferisci? Okay. Ti senti proprio Mh. Mh-mh. E qui invece Un po' più corposo. Okay. Sì, sì, sei s molto versatile a riguardo.
Poi i giovani adesso, n mhmm, ne fruiscono sicuramente meglio di me, magari hanno un modo diverso di fruirne, sono sicuro che poi i social hanno hanno anche creato un po' un linguaggio generazionale assurdo, se ci pensi. E i ve i ventenni vivono su TikTok come se fosse un po' il loro universo naturale, gli over 40 sono ancora su Facebook a scrivere buongiorno col caffè che sembra un meme, ma è vero. Mhmm, noi nel mezzo non lo so, ci collochiamo un po' tra LinkedIn e qualcos'altro a seconda di quello che ci serve lavorativamente parlando. E il risultato è che ci vi ci viviamo un po' in 3 dimensioni parallele che si guardano e si giudicano, no, e l'algoritmo ride mentre ci bombarda di cose. Mh.
Eh, certo. Certamente. Eh ve <chuckles> vero, è vero. S s sì, esatto, è verissimo. Sì, son tutti simili, ma in realtà lì sono polarizzati un po'. Sono si simili ma diversi, con un po' più alcuni ad eh, sono tipo come Twitter, che magari un hanno sia cose importanti che un po' meno, hai tempo più leggeri come Instagram. Sì, sì, no, certamente. E hai un consiglio veloce se qualcuno avesse dei problemi per distaccarsi?
Sì, molto diversi. Sì, sì. Assolutamente sì. Da, mhmm, ti dico quello che penso dei social? Per me sono un grande specchio che fondamentalmente ci riflette e ci deforma o ci amplifica, mhmm, ma lo specchio secondo me non è poi il nemico, ma è la nostra dipendenza dal riflesso, no, da come, ehm, il social ci ci fa, mhmm, diciamo, percepire agli altri. Questo è quello che penso.
Mh-mh. Molto bello. Si vede. Bello, bello, molto bello. Grazie, sai molto interessante.
Grazie a te per le chiacchiere, alla prossima. Ciao.